Ben ne fark ettim biliyor musun? Bak bu konu çok yeni olduğu için çok detaylı açıklayabiliyorum. Hani, unuttuğum hiçbir nokta yok. Şunu fark ettim. Beni çok iyi tanıyan insanlar bile kendi pozisyonlarından, korkularından beni savunmazlar.
I hı. Hı hı. Hı hı.
Eee, hani, öyle bir an yaşadım ki böyle, eee, herkes yüzüme gülüyordu sessiz sakince. Ama mesela meğer herkes o kişinin dediğine göre arkamdan konuşuyormuş. Tabii, o kişi yalan söylüyor olabilir bu arada. Hani, öyle, bir aşamadayım ki hayatımda sana anlatamam. Bak, yemin ediyorum, hani, eee, bırakabilsem bırakırım, yani, hani, hiçbir şekilde kendimi açıklamak, eee, zorunluluğunu seven bir insan değilim.
Hı hı. Hı hı. Hı hı.
Eee, ve bu stres bitmeyecek, onu fark ettim. Mesela, ben bugün bununla aslında bir toplantıda başa çıkabilirim ama bu stres her zaman beni takip edecek. Şimdi bu çok kötü bir durum. Çünkü aslında şu anda benim için bilge olan davranış, "Hayır, ben size kendimi açıklamayacağım. Ne isterseniz onu yapın lütfen." demek. Bak s resmen bunu yapmak istiyorum yani. Eee, ama ya yapamıyorsun tabii. Yani bunu yapmak için, hani, güçlü olman lazım çün
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anlıyorum. Ama bunu Doğru. Buna artık bunu, hani, yapmayı bırak bence. Emm, böyle bir şeyler, eee, böyle, f bir iş yerinde başına geliyorsa bence farklı bir yerde de gelebilir. Yani genelde biz karakterimiz değişmediği için hep bu şekilde, eee, davranışlarla karşılaşabiliyoruz. Aslında senin kendi karakterini ya da kendi duruşunu -bu konuya karşı duruşunu bir kere değiştirdikten sonra ya bu işte ilerlersin ya o zaman değiştirirsin ama farklı bir işe gittiğinde en azından aynı şeyleri yaşadığında ne yapman gerektiğinin zaten çoktan farkında olursun. Bence önemli olan nokta bu. Yani aslında olayın zinciri kırılması gereken zincir karşı taraf değil de biz oluyoruz burada. Hani, böyle bir şey de var.
Tabii, her yerde. Aynen. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Evet, doğru söylüyorsun. O kadar güzel bir şey söyledin ki yani sanki şu anda bütün bu stres, bütün bu çatışmalar hayatımda benim kendimi bir derece daha geliştirmem için var.
Tabii ki. Muhtemelen.
Aynen. Evet, aynen öyle. Eee Evet.
Hem geliş hem de kendi bakış açımızı bitirmek için, değil mi? Yani bilmiyorum bence, eee, bu stres belki hiç bitmeyecek olabilir, belki bitebilir bilemem. Ya da belki, hani, iş değiştirmiş insanların motivasyonları da değişebilir. Bu yüzden biraz daha bence böyle, hani, ayakta durma ve en azından, eee, karşı gelmeni ben daha çok beklerim senden. Böyle bir karaktere sahip olduğunu da biliyorum zaten.
Hı hı. Evet, teşekkürler